Oo. Agree ako dun. Kaya minsan mas maganda talaga na pagpahingain mo muna yung utak mo bago ka mag-isip-isip or magdesisyon ng mga bagay, para para i-handle yung mga stress na 'yan. Ikaw ba, may ginagawa ka ba?
Mm. Mm. Hmm. Ano-ano? Ah, minsan ganyan din ano lalo na 'pag halimbawa may pinagawa sa'yo biglaan, tapos rush, 'di ba, parang ganon na, ah, minsan hindi mo alam paano sisimulan, eh, 'no? Parang ako gusto ko munang huminga din ng pana saglit. Kasi parang 'pag nag yung utak ko minsan, eh, hindi nag pa-function mabuti 'pag natataranta ako yung ganong tipo, 'di ba? Parang lalabas, ah, magyoyosi din, yung mga ganyang tipo ginagawa ko rin yan talaga sa totoo. Kahit kasi yung mga 5 minuto na makapag-ano ka. Ma is ma-i-set mo lang ba makapag-isip ka, ma parang kasi habang naglalakad ka palabas nag-iisip ka na niyan, eh, 'di ba? Parang ganun, eh. 'Pag may pinagagawa sa'yo, eh. Ngayon pagbalik mo masisimulan mo na ngayon agad ng saglit lang mag mag mas mabilis mong matatapos yung ginagawa mo, oh, 'di ba? Parang ganon. Hmm, minsan kasi kailangan din natin yung ano, eh, huminga saglit. Para lang ano, parang kumbaga nire-reset natin yung utak natin, eh, 'no? Parang ang dami kasing pumapasok, eh, yung ganong tipo, 'di ba?
Hmm. Oo. Mhm. Oo. Normal yan, eh. Mhm. Makapag-isip. Oo. Oo. Oo. Ako Oo. Agree ako dun. Mhm. Ako din maliban sa minsan nagpapahinga ako, um, way ko din para, ah, mabawasan yung mga stress na yun is pagkain.
Hmm. Oo. Eh, totoo naman 'yan.
Iba pa rin yun iba yung nadadala minsan ng pagkain, eh. Kasi nababago yung mood mo, napapasaya ka ng saglit, tapos, "Ay, saka ko naisipin yan, pagkain muna ako ngayon." Tapos mamaya may
<chuckles> Hmm, hmm. Mm. Oo. Pero ikaw ba nagbabaon ka palagi? Ako minsan nagbabaon ako ng mga makukutkot, eh, minsan mga chocolate, yung mga ganyan, <chuckles> 'di ba? Parang lagi ka lang
Hmm. Oo. Sa opisina kasi sa opisina may pagkain na, eh, kaya free kami nakakakuha ng pagkain.
Mm. Hmm, hmm. Oo. Tapos yung, pwede magtimpla ka muna ng kape, yung mga ganong tipo, ano? <laughs> Mhm.
Kape. Oo.